Exato, e, assim, eu até sou uma pessoa alegre, que gosta de dar risada, mas eu tenho um humor um pouco mais ácido. Eu tenho, assim, sabe, eh, enfim outra outras formas sem ser ali no trabalho, de me divertir, né. Então, eu sinto que, no trabalho, é sempre muito forçada essa simpatia, essa alegria. E aí, se eu não sou isso, com certeza, ou eu vou ser chamado atenção, porque precisa ser, ou quem sabe até, levar uma advertência ali, do tipo, nossa, né. Essa é a sua função, você tem que estar bem.
Aham. Entendi, entendi. Pelo fato de você não estar fazendo a sua função direito, né?
Exato, exato, agora quando conhecendo outras pessoas, eu acho que o meu medo é é mais, assim, eh, eu acho que não é nem um medo, mas é justamente, essa coisa de tipo calma, eu não sei o quan não conheço essa pessoa, não sei o quanto eu confio, quanto dá pra me abrir, então, é aquele teste, assim, sabe, tipo, essa pessoa, eh, né, merece conhecer o meu verdadeiro aguenta conhecer o meu verdadeiro lado, assim, vai testando. Então é é mais isso, assim, acho que não chega a ser um medo de rejeição, um medo de de não não não me entenderem, mas é realmente essa
Aham. É o medo do desconhecido, né? <chuckles>
Exato, exato, é mais nesse sentido mesmo.
É. Não. Eu acho que até até então é é super normal isso que você faz, né, eh, eu acho que você não precisa se preocupar demasiadamente, porque assim